Oke, nah, kalau, eee, sebenarnya tantangannya banyak, ya, karena apalagi anak aku ini, kan, usianya masih, eee, 2 tahun, nah, jadi itu, tuh, lagi fase-fasenya apa, ya, nyeleneh gitu. <chuckles>
Mhm. Oke. Heeh heeh.
Heeh, nah, fase-fasenya nyeleneh lagi pengen apa, ya, pengen bereksplorasi gitu, kan, pengen, mmm, semuanya di-explore sama dia. Nah, Aku, tuh, tantangannya adalah bagaimana aku menanamkan rasa tanggung jawab berarti apa yang jadi milik dia itu adalah tanggung jawab dia gitu. Nah, kalau untuk dia sendiri, kan, di umur dia yang 2 tahun ini, ya, paling yang menjadi milik dia adalah mainannya kan, yang paling deket. Nah, jadi aku, eee, ajarin, tuh, kalau misalkan mau main cukup ambil 1 mainan, nggak boleh lebih, mhm, nah, 1 mainan ini kamu mainin sampai puas, kalau udah puas, mmm, balikin lagi ke tempatnya, rapihin. Nah, tapi ya itu aku bukan bukan apa, ya, aku nggak nga ngajarin bukan dengan aku cara ngomongin, ngomongin kayak tadi, karena kalau ngomongin tet kayak tadi kalau kita ngomong ke orang dewasa, ya, ngerti kan tapi anak kecil, kan, nggak bisa memproses. Mhm, jadi paling kayak gini, mhm
Oke. Ah hah. Mmm, Oke. Mhm.mhm. Oke. Mhm. Heeh. Mhm. nggak ngerti iya. <chuckles> akhirnya gimana, tuh, kamu mencontohkannya?
Nah, iya jadi gini, eee, misalkan dia mau main, nih, dia ambil, kan, di mainan. Misalkan dia ambil 2 ya, boneka sama, eee, buku. Nah, <tsk> aku tanya, "Eee, kamu mau yang mana? Mau mainin yang mana? Mau main yang ini, apa yang ini?" Nah nantikan dia nunjuk, tuh, "Yang ini!" Nah, "Kalau gitu yang 1 lagi taruh di tempatnya, jangan dimainin." Nanti dia taruh, deh, gitu. Nah, nanti udah selesai
Heeh. Mhm. Mhm. Oke. Oke berarti yang sederhana aja, ya.
iya, udah selesai dia mainin nah, misalkan berantakan, nih, mainannya, anggaplah dia main, eee, puzzle gitu, ya, berantakan, nah, eee, aku panggil, deh, "Ayo bante bantuin Mama, rapihin mainan," jadi bukan aku nyuruh, ya, kalau nyuruh, kan, takutnya, eee, dia merasa terbebani, nah, jadi aku bilang, "ayo bantuin Mama rapihin mainan." Gitu, nah, aku rapihin nanti dia ngikutin.
Mhm. Heeh. Oke.